まあまあ、確かにそうですね。ただ、もう今家族で暮らしていて、で、もう別にここから引っ越すっていう予定はないかなって感じではありますけど、ん。ただ、子供があの、今0歳と2歳で小さくて、で、別にまだ子供部屋とかもなんにもいかなくて、ずっと一緒に行動してる感じなんですけど、いずれね、それぞれの部屋を持つってなったら、ま、今私が、ま、服を置いている部屋がもしかしたら必要になるかも、とは思います。ん。
え ああ、なるほ、ね。うんうん。 うーん、あ、なるほど。 はい。 うん。 ああ、なるほどね。
ええええ。
うん。じゃ、やっぱ将来的にも、やっぱり、ね、なるべく、荷物を増やさないようにっていう風には、していきたいていうところですね。
そう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 そうなんですよ。だからちょっとね、整理とかしたいんですけどね。なかなかって感じで。まあ、でも、ちょっとね、こうやって話してるってことは、やっぱり気になってるってことではあるので
うーん。 あ、うん。 うん。
ね、なんかもう、やるならやるで、い1回でまとめてやっちゃいたいっていう気持ちはありますね。なんか
ま、いわゆるあの、断捨離ってやつですよね。うーん。
はいはいはいはい。そう。ね、なんかもうね、うんうん、最近流行ってますよね。うん。
まあ ね、そうですよね。断捨離、あの、いまずはちょっとみやってみて、その、まあ、やっぱ迷われるものって多いと思うんですけど。ね、迷ったものは、一旦なんか保留、みたいな感じで残してもいいのかなって思うんですよね。
ええ。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 あ、ほんとですか？なんか、そこで迷って保留にすると、またなんか、そのまんまずっと過ぎ時間が過ぎちゃうのかな、とか思って。で、でもなんかね、その逆に保留しないってなると、やっぱり無理ってなって、<chuckles> だから
うんうんうん。 ん、ちょっとハードルが高くなってしまうというか、断捨離に対してはい。
<laughs> どっちもどっちです。はい、そうそうそう。だからそのそもそも始めづらいみたいな、あ
うん。で、ね、なんか断捨離も実は、何ていうか、なんね、経験値みたいなのが
気持ちもあります。ん。 はい。 おお。
ね、あって、いっかいめよりにかいめ、にかいめより3回目。で、あの回数を重ねていくごとに、な何て言うんですかね、その、ん断捨離のセンスというか、あのが磨かれていくみたいで。
あ、そうなんですか？ええええ、はい。 ええ。 おお。 あ、おおおお。 あ、そうなんですか。え、例えばそれは、1回目に保留にしたものがまた出てきて、あ、2回目だってなって、もうまた、あの保留だからあ、うん？ま、あ、違う違う、保留にしてたのにまたこうやってやってるから、今度は捨てちゃおうみたいな、とかかって感じですか？それとも違う感じですか？
ね